À. Vậy thì, à, ờ, lúc đó thì bạn, ờ, bao nhiêu tuổi và l bạn tham gia cái hoạt động đó thì là do mình tình nguyện, hay là có một ai là yêu cầu bạn hông?
Cái lúc đấy là mình thấy là hồi đấy mình cũng khá là bé tại lúc đấy mình mới có, gọi là, sinh viên năm nhất, năm hai thôi. Thì thật ra là tại vì ừm, lúc đấy tại vì mình vẫn đang, ơ, theo học ngành tâm lý học á, mà chủ yếu là lúc đấy nó khá là nặng lý thuyết đi mà mình thì cũng muốn, gọi là, trải nghiệm thêm, ừ, để xem có, kiểu, kinh nghiệm thực hành các thứ ấy, thì mình cũng mới chủ động, gọi là, tham gia một cái dự án như này liên quan đến, a, dạy nghệ thuật cho trẻ tình nguyện á. Thì nói chung ở đấy là một cong những cái quyết định mà nó rất là đúng đắn của mình luôn ấy.
Ừm. À, vậy là hồi đại học. Ừm. Ừm. À. Mình hiểu rồi. Ừm. À, nghe thú vị. À. Vậy thì cái lúc đó ló là bạn là cảm giác là cảm như thế nào á là để mà bạn, à, quyết định là tham gia vậy?
Ừm, thật ra thì ban đầu nhớ là mình cũng khá là lo lắng đi, tại vì như vừa nãy mình cũng mới chia sẻ ấy, tại mới năm nhất, năm hai đại học còn khá là trẻ, khá là thiếu kinh nghiệm ấy, mà mình thì cũng chưa chưa bao giờ mà tiếp xúc với các bạn trẻ đặc biệt trước đây luôn ấy. Thế nên là mình cũng khá là lo và mình cũng sợ là, ồ, nhỡ mình làm không đủ tốt, xong mình lại lỡ làm các bạn ấy tổn thương thì sao? <chuckles> Đúng rồi á.
Ừm. À, đúng rồi. Ừm. Ê, chính xác ha. Ừm. Mình hiểu rồi. À. Tâm lý dễ, a, tâm lý lo sợ á. À. <chuckles> Chính xác ha. Vậy thì lúc đó thì, à, bạn tham gia là theo nhóm nè, hay là, à, một mình thôi?
Ừm. Ờ, thực ra thì lúc đấy là mình nếu mà mình, gọi là, tham gia đăng ký ấy thì là mình đăng ký một mình thôi. Nhưng mà về sau này thì lúc mà mình được, g gọi là, ờ, kiểu, luyện tập ấy, có những cái buổi mà anh chị chia sẻ kinh nghiệm các thứ, cũng như là huấn luyện bọn mình. Đúng rồi, đúng rồi, chính xác là hướng dẫn á. Thì là bọn mình cũng được làm nhóm rất là nhiều và kể cả sau này thì những cái lớp học này thì chúng mình cũng chuyên đi theo một nhóm, tại vì là cái lớp đấy thì nó rất là đông ấy mà một mình thì thì sẽ cũng không thể nào mà quản được à.
Ừm. Hướng dẫn ha. Ừm, à, hiểu rồi. Ừm. Ừm. À. Chính xác, vậy là cũng, ơ, ờ, theo nhóm thì cũng không có sợ lắm ha, phải có cũng có người hướng dẫn này kia ha. Vậy thì, à, bạn có thể là chia sẻ thêm là, ờ, cái khu vực đó là ở đâu hông?
Ừm. <chuckles> Đúng, đúng rồi á. À, tại vì thật ra thì cái dự án của bọn mình ấy, nó nằm ở trong khu vực Hà Nội, nhưng mà tại vì bọn mình đi các điểm trường, mà các điểm trường thì nó rải rác lắm, từ ngoại thành đến nội thành Hà Nội ấy, chỗ nào nó cũng có á. Thế nên là mình cũng không biết là ừ, không biết là chỉ một cái chỗ cụ thể nào, tại vì bọn mình là cũng sẽ đi đến những cái trường học thôi, có những cái trường học cho các bạn trẻ đặc biệt thì mình cứ chúng mình cứ đến đấy. Đó, chỗ nào có yêu cầu thì là chúng mình sẽ đến và dạy các bạn ấy thôi.
Ừm. Hà Nội, ừm. Ừm. À, vậy hả? À! Hiểu rồi. À. <chuckles> Vậy là tức là chỉ là quanh khu vực Hà Nội thôi, đúng hông?

Mình làm cái này thì nó khoảng tầm mình nhớ là 2 năm á, thì là nhiều lúc nó cũng kiểu, hơi bấp bênh ở lên lên, xuống xuống ấy. Ừ, tại vì là mình lúc đấy mình cũng đang đi học ấy, nhiều lúc là mình đang dạy một cái lớp này mà tự dưng mình để bị dính một cái môn nó vào cái giờ đấy, thế là tự dưng mình cũng không đi được nữa, thế là mình lại phải đổi sang lớp khác mà xong rồi lại đi học ấy, nó lại vướng sang lịch học, thế là nó cứ lúc thì mình lại được đi được. Ừm. <chuckles>
Ừm. 2 năm lận? À! Ừm, hiểu rồi. À. À, kiểu như là, nó bận quá nha, kiểu như là, mình bị bận quá mà mình không thể nào sắp xếp được thời gian, đúng hông?
Ừm, tại vì nó cốt vào mấy cái giờ mà hành chính đi học ấy, thế nên là bình muốn sắp cũng khó, chứ còn nếu mà ngoài giờ thì thoải mái luôn nhá.
À, hiểu rồi. Vậy thì, à, lúc đó thì bạn, ờ, có gặp khó khăn vì mà khó khăn gì khi mà bạn, ờ, tình nguyện tham tham gia cái hoạt động đó hông?